Allora parlando di, ehm, spesa, ti volevo fare una domanda però per quanto riguarda la spesa non al supermercato ma al mercato e non soltanto magari la spesa di alimenti, ma in generale un po'. Come come ti vivi questo rito della della spesa al mercato?
Allora, questo è una domanda molto bella perché, ehm, al il mercato mi fa tornare indietro, ehm, ad alcuni momenti che passavo co mia nonna, perché dove abito io il mercato solitamente si fa un giorno preciso della settimana che è il venerdì. E io mi ricordo che, ehm, quando ero piccola e magari non andavo a scuola, c'era mia nonna che appunto insieme a mio nonno andavamo al mercato, ehm, gli piaceva comprare sai, quelle piantine da mettere nell'orto che crescono, tipo pomodori, ehm, quest le zucchine, queste cose qui, e aveva, ehm, un una sua, diciamo un suo banco preferito, diciamo, da questa signora. Esatto. Ehm, e poi mi ricordo che comunque c'era anche un altro banco di di di di una coppia di marito e moglie, ehm, dove praticamente appunto mia nonna portava me e mio fratello a, ehm, scegliere dei vestiti. Quindi, mhmm, andavamo lì, scegliamo magari dei vestiti per per andare a scuola, insomma vestiti quotidiani, e quindi diciamo che, mhmm
Sì. <chuckles> Ah okay, aveva il suo, ehm, <chuckles> carino. Okay, quindi vi davate anche allo shopping di vestiti. <chuckles>
Esatto. Esatto. Ehm, quindi diciamo che il mercato mi mi mi ricorda un po' queste scene qui, insomma, e, ehm ehm, e diciamo che, ehm, a me è sempre piaciuto, uhm, acquistare al al mercato, non c'ho mai trovato sai, alcune persone ci trovano forme di vergogna, perché dice: "Vai a comprare al mercato!" Ma in realtà non non c'ho, m
Carino. Mh, eh, sì, può succedere effettivamente che venga giudicato va.
non non ho mai sì, non ho mai trovato form alcuna forma di di vergogna, perché anzi credo che comunque, comprando al mercato vai anche un po' a aiutare quello che è l'artigianato locale, quindi mhmm, quindi sicuramente non non ho avuto mai alcune forme di pregiudizio verso il il il comprare al mercato, anzi, ehm, diciamo che vicino dove dove abito io, uhm, o ogni domenica, viene organizzato grande mercato, ehm, di, ehm, comunque sia, tutta tutte mhmm, di tutto, ciò trovi veramente di tutto. Ehm, alcuni banchi, diciamo, mhmm, offrono, ehm, capi di abbigliamento, ehm, borse, scarpe che, uhm, sono
Certo, certo, assolutamente. Okay. Quindi un mercatino proprio dove trovi qualsiasi tipo di oggettistica, magari anche artigianato proprio, oppure sono soltanto cose usate, oggettini?